Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы с недоверием относитесь к банкам и финансовым организациям? Если да, вот почему, расскажите, пожалуйста.
Ну, у меня такая как бы с ними в основном проблема, э, того что м
Мгм.
Эй, блин, ну ты кладешь свои деньги, да, других слов не найдешь. Просто недоверие. Просто недоверие. Не знаю как-то
Вот. Других слов не найдёшь, я с вами согласна. <laughs> А. Но у вас были какие-то, может быть, ситуации из жизни какие-то, когда вот, э, вы вот теперь сомневаетесь в надежности банков?
У меня было такое то, что я вкладывал один раз в один банк деньги и получилось так, то что этот банк лопнул.
Мгм. М-да, м. А у вас была страховка какая-нибудь или Что что в итоге сд Всё пра всё, всё?
Нет. Ничего. Мгм. Просто кто-то, короче говоря, драпанул с деньгами. Но это было давно уже, очень давно, как говорится. Таких времён тёмных, я надеюсь, больше не привидится.
Мгм. Подождите, а разве нет, ну, может быть, у вас, конечно, больше сумма была, разве нет там автоматического страхования до определённой суммы? Или это не тот банк был?
М, это не тот банк, не то время было, скажем так.
Понятно понятно. И это ваш единственный, да, опыт был, когда вот так вот получилось?
М, это вот мой самый плохой опыт был, по идее. А такое общий, м, вот такое больше недоверие, например, которое мне вызывает в банках чаще всего, это просто тот факт, что ты и храни свои деньги в валюте, храни свои деньги в с местной валюте, э, всё равно с тебя начнут, э, таскать, э, какие-то и проценты, за снятие иногда, где-то там, например, к ну щас в принципе тоже намного лучше стало то, что банки даже где-нибудь в других странах.
Мгм. М-да. Мгм мгм. Да-да-да. Да. Да-да-да. Ну конечно. Ой, вы знаете, я вот вам скажу, что даже если ты, э, в своем банкомате, там, и так далее. Вот просто если мы про кред кредитки говорим, то есть они могут там пере делать перерасчёт процентов, то есть может, они могут автоматически менять проц Да-да-да. То есть онь ты изначально там подписываешься по кредитку по там, с одним процентом, потом они меняют под другой процент. То есть для меня единственные возможные, эм единственные возможные отношения с банком, если это кредитки, это вот, э, тратить с кредитки, и эту же сумму в конце месяца класть. Вот вот всё. Я больше никаких я не вижу больше никакой альтернативы отношений Потому что там действительно иногда хорошие предложения, там мили, кэшбэки, сложно отказаться, плюс у нас тут важно кредитную историю там ить Мгм.
Мгм мгм. Конечно, в любой момент, как хотят. Мгм. Мгм. Да-да. Отлично. Мгм. Мгм. Поэтому сейчас у нас, э, по 1001 карте в кошельке, да? М.
М-да, м-да, и поэтому у нас с столько долгов. Но вот я сама на самом деле этим страдаю, поэтому вот я себе сколько обещаю. Вот вы знаете, сколько раз у меня вот было такое, что я себе прям обещала, вот вот расплатилась, больше кредитки не открывай, не трать. И вот опять я в это попадаю, вот я себе щас пообещала опять, если я закрою всё-таки, я больше ни никогда вот так не попаду себя, не доведу себя вернее до такого. А вот вот вы вы сказали про вот это вот вклад. А ка у вас были вот с именно с кредитными какими-то процентными, может, какие-то истории?
Мгм. Мгм, мгм. <laughs> Мгм. Понимаю. У меня в общем была такая история, то что я просто вкладывал деньги под проценты в, э, просто в сберегательные, как бы, назовем это кассу, типа того. А, на годовой, и, как бы, контракт подписал то что б там просто контракт если на годовой именно брать, то было немножечко более такой скажем, ну получше условия были. И процент немножко повыше был. И там был месячный вариант тоже, но месячный вариант он немножко дешевле стоил. Да, ниже проценты и как-то невыгодно было. Ну и положил, хорошо, а потом короче начались вот эти все скачки с курсами. И даже тогда, когда нормализовался, банк всё равно сделал такие противные ужасные условия, типа, что, мол, д в тот момент, когда вы там были, э, типа, вот ваши деньги были ф вложены, б проценты изменились, наши условия немножечко и э, тут как бы ухудшились. Извините, так и остается. И всё. И почти год. Да, и причем
Мгм. Да, депозитный азм Мгм. Да. Мгм. Да, да. Лояльный? Да да да да. Мгм. Ниже процент, конечно, да. Мгм. Да. Ну да. А. Да-да-да. Да. Вот прям на ходу, да? М, вот прям на ходу так это вот переписали всё. Вообще.
Да-да-да. То есть это как это кх к поговорка одна была же, то что, м, пересобирают летающий самолет на лету.
Мгм. Ну, вот именно. Ну это, конечно, чудовищно, вообще когда так делают.
Э, поэтому я щас очень жутко как не доверяю вообще банкам. То есть насколько бы он хорошим бы не казался, насколько бы он бы не казался бы там старым, хорошим, м, и идите вы все, пожалуйста. <laughs>
Еще Мгм. Мгм. Согласна согласна. Ну, то есть, вы думаете, что вообще банки щас ничего такого не могут, да, сделать, чтобы вернуть доверие клиентов?
Ну я не знаю то, что по крайней мере я понимаю, то что каждый банк должен, э, делать себе, э, как говорится, какую-то выгоду, правильно? Понятное дело.
М. Мгм. Ну, конечно, но всё равно рамки какие-то должны быть, потому что вот если бы со мной случилось вот то, что с вами, а, ну, это меня не касается, как бы если у меня вложены деньги, меня не касается то, что скачет курс, и так далее. Это уже внутренние, да, к клиенты, да.
Мгм. Конечно, потому что я это вкладывал, а договор вообще я думал то, что нельзя менять, но, как говорится: "Добро пожаловать".
<grunts> Ны гы главное с нашей-то стороны нельзя менять, да? А с их стороны можно всё, что угодно получается. Мы-то не можем "берите" сказать. Мы-то раньше срока не можем взять, э, вот этот депозит, потому что с нас все проценты снимут, а они могут вот на ходу вот это всё переписывать. Видите, вот тут вот какая идет, тоже, странно.
Мгм. Мгм. Абсолютно. Нет. Мгм мгм. Так точно. Интересная картина, и вправду. Да. Очень интересная. Обожаю эту <chuckles> прекрасную картину. <chuckles>
М, ну вообще вообще. А у вас был какой-то, м, опыт, когда, ну, вы, то типа по получается прямо об я бы чувствовала себя действительно обманутой вот в этой ситуации. Ну, я не знаю, у вас а, у меня, на самом деле, вот в основном вот ситуации были вот с кредитными картами, вот это вот всё. Ну, тоже бывало там, что-то я брала там на обу ну, как бы вот такие это тоже ну что-то такое вот, около процентные, вот кредитные, вот эти вот штуки, да. Но тоже я себя чувствую иногда, честно говоря, обманутой вот по этим штукам, потому что я понимаю, что, ну, процент изменённый, например, по кредит
Мгм. Мгм. Да, процент изменили, какие-то условия поменялись. Добро пожаловать, теперь с таким делом и живи. Ничего ты лучше- хуже не получишь уже. Всё.
Да, да-да. Да, да-да. Да. А вообще, вот вы щас как взаимодействуете с банками? Там через дебетовую карту только или как вообще? Что вы выведете?
Я сейчас вообще, на самом деле, очень сильно полюбил необанки.
Мгм. Это что, это электронные банки?
Да, это вот электронные банки, которые это Revolute, это Wise, вот эти вот платформы.
Capital One вот этот. Ну я, в принципе, тоже. Я вот тоже. Ну не прям вот, которые платежки, а вот которые не с н без физического отделения типа Capital One у нас вот Discover, вот это вот всё. А чем вы думаете, они, э, лучше традиционных банков?
Вот они Мгм. Вот именно, да. Мгм. Ну мне, по крайней мере, чем они нравятся, то что вот на самом деле пока что, сколько времени я ими пользуюсь, они еще ни разу не подвели меня в плане хороших, э, к хорошей процентной конверсии. Они очень удобные.
Мгм. Да. То есть, а а, с вы имеете вы имеете ввиду депозитные какие-то вещи, или кредитные?
А нет, вот например, если с, э, валюты на другую валюту, э, конверсию делать. Вот это вот сам во вот вообще, вот это вот, еще тоже вызывает у меня жуткое недоверие, почти ко всем физическим банкам. Почему? Ты даешь им евро, хочешь их сделать в доллар, они его по такому курсу обменяют, ты сам челюсть себе
Мгм. А. Понятно. М-да. Да-да-да. Мгм. Да. Вы не прис это просто вот, с ума сойти, я с вами согласная. Или я я как-то хотела по Western Union пере в европейской стране перевести, они мне вообще сказали, что нельзя. Они сказали, только в евровом можно. Но мы-то сначала тогда у нас в доллары перевести, а потом отправить, а там был такой дикий курс, что ну вообще там половина денег терялась. Но вот я с вами абсолю я не стала этого делать, но вот я с вами согласна. А вот получается по Wise, Revolute э это всё выгоднее, да, сильно, вот конвертация?
Мгм. Ну с ума сойдешь всегда. Ты думаешь, э Мгм. Да. Мгм. Мгм. Всё намного выгоднее. Вот если по процентам посмотреть, оно куда более выгоднее, чем оно вот в каком-то определенном банке. Эм
Мгм. Мгм. Ну, я с вами согласна, я "Вайзом" сама пользуюсь для транзакций, не как, э, банком, а для транзакций, э, Revolute, я знаю, что очень в Европе популярен, а в Штатах не так популярен. Но у нас вот, например, есть, э, ряд кред карт, особенно, м, особенно, вот опять же, без фи фи физического отделения, где вот беспроцентные транзакции в любой стране, например, что кредитная, что дебетовая карта. У вас есть такое?
Мгм. Ну вот отлично. Мгм, мгм. В "Революте" да, оно есть. Тоже вот получается
Ну, то есть, вы можете иметь карточку и в любой стране мира без процентов расплачиваться, да?
Да-да-да-да да-да, да, да. Там есть такие условия. Я, если правильно помню, оно тоже такое как бы. Я просто его к "Эппл пэю" привязал и везде плачу, и вообще не задаюсь никаким вопросом, и какой-то переплаты я еще до сих пор не замечал, особенно в Европе. И если даже к конверсия какая-то происходит, то если я правильно помню кошелек сам автоматически перед тем, как, э, ты заплатишь, он конвертирует это именно в ту валюту, которая тебе нужна по своему курсу.
Мгм. Да-да-да. А, э, <grunts> понимаю. Понимаю. Мгм. А, понятно. А, ну, отлично тогда. Просто вот я что заметила, очень невыгодно даже вот американские карты снимать вот. Ладно, ещё расплачиваться там и конвертации, и процент, если процент есть, но когда ты с банкомата местного снимаешь, там такая жуткая. Вообще, э, вот процент за конверта ваще невыгодные условия ко кон конвертации вот местной валюты. Я вот больше всего не люблю за рубежом именно вот снимать из-за от этих диких процентов. А вообщ Конечно! Да-да-да. А как вы думаете, вообще возможно ли такое, что, вот например, э, вот как мы говорим, вот, э, там какие-то современные технологии Аpple pay, я не знаю, или электронные там: онлайн-банкинги, криптовалюты, что угодно. Вот они могут ваше отношение к традиционным банкам всё-таки поменять?
Мгм мгм. Мгм. Да-да-да. <chuckles> Это ужас, да. Не дай бог тебе понадобилась наличка. Прощайся. <chuckles> Мгм. Но-но, ну-ну Ну, они же тоже не традиционные, получаются. Вот я ве наоборот к необанкам теперь получается к они же щ с сами Да.
Ну. Н ну, смотрите, у у традиционных же тоже есть онлайн-банки. <laughs> Вот это вот, в телефоне.
Но они всё та такая же, э, э, как говорится, такая же красота, такая же дичь получается.
Мгм. Ну, в принципе, да, но вообще вообще, я просто ценю, вообще, щас что это на нас есть возможность, э, в телефоне иметь все эти банкинги, потому что раньше-то у людей этого не было. Не знали, там надо было узнавать идти, да.
Мгм. Это точно, потому что да, нет. Я на самом деле настолько сильно привык к, э, онлайн, э, получается, банкингу и оплате, то что я просто никак не могу вернуться назад. Я вот, ам, помню, еще когда до вот эта бесконтактная оплата не такая сильно популярная была, но в Китае в этот момент очень сильно была эта, э, популярна QR-код оплата через "Вичаты" и вот эти вот платформы их.
Мгм. Да, да-да-да. Конечно. Да, да-да. Мгм. Мгм. Да? Здорово здорово. Да.
И я тогда привык к тому, что никакой налички.
Эй Э, ага. Ну, вы знаете, что я вам скажу? Эм, вот даже вот Apple Pay и Google Pay- они вообще далеко не во всех стр странах принимаются, не потому, что они отсталые, а потом потому что там, а, ну, типа государство заб типа заботится. Я думаю, что это больше контроль, с контролем связано. Но, я сама часто бываю в государствах, где это всё не поддерживается, но тем не менее, в этих же государствах очень сильно развито всё бесконтактное. То есть метро оплачивается карточкой запросто, то есть больше даже, чем в США. А, нет, не только местными, но, а, но но в основном местными оплачиваются, да. То есть, вот это вот всё максимально автоматизировано, мне в этом плане, конечно, очень нравится. А а как вы относитесь к с криптовалютам, мне интересно, вот такой не совсем, а, стандартной финансовой организации?
Я вот Да. Мгм. Абсолютно верно. Мгм. Конечно. <chuckles> Я тоже, да. Мгм. И только местными, да? Мгм мгм мгм. Да. Ну, я такой как бы, не знаю, я в них вкладывался какое-то время, но чисто в качестве эксперимента.
Да. И как у вас опыт, какие впечатления?
Ну, пока что я смотрю на свои вложения и понимаю то, что здесь реально нужно быть таким человеком, который постоянно сидит. Да. Не то чтоб понимает, он скорее
Мгм. Который понимает. Ну, как и в акциях, я вам скажу, как и в акциях. Там надо быть человеком, который реально понимает. Ну я всё-таки, э вы знаете, я всё-таки больше понимаю в акциях, хотя ни там, ни там не спец. Для меня это как-то осо если е если я имею в виду, конечно, надёжные акции, стать стабильных зарубежных компаний, я всё-таки им больше доверяю, чем криптовалюте, тем более, к которая ещё не не не устаканилась на рынке. Ну, не знаю, как-то у меня тоже, у меня есть знакомые, которые прям сильно понимают всё это, и сильно они себе жизнь облегчают, особенно там с санкциями, и так далее. Но вот как-то не п не могу пока я до этого уровня дойти, хотя кошелек есть, опять же, криптовалютный, иногда он помогает мне. А вот как вы относитесь к ипотекам? Вот у вас была ипотека?
А акции и криптовалюта- одно и то же практически. Да. Этот нужно, не то чтобы Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Мгм. Э, короче говоря, я, эм, почти согласился на ипотеку. Почти.
Мгм. П под какой процент, если не секрет?
Это был под, получается, 10 или 11%, кажется, от 10%, потому что, у те
М, д это на сколько лет?
Это было на 15, можно было до 30, короче говоря. Там был такой шаг, типа десять пятнадцать двадцать двадцать пять тридцать.
А. Да-да-д И как вы в итоге, а, мудро отказались от этого? <laughs>
Просто вовремя сказал: "Хватит. Я не могу", потому что я посмотрел, мы все весь контракт, короче, пересмотрели. Я уже почти был готов, но у меня друг- юрист. Он такой, типа: "Тут есть такие несмешные дыры". Да, там, типа, в контракте было прописано то, что если они захотят, они в любой момент могут поменять тоже, э, условия, да, на ходу
Да-да-да. Да-да-да. Да. Да? Ага. Условия, да, все? А вы ничего не можете поменять, да, а вы ничего не можете, естественно, поменять.
Да, и, типа, тоже в зависимости от того, то что, хотя, вроде бы, я платил в валюте, то есть я платил вот в местной валюте, а они всё равно почему-то б я б аджастили.
Да. Да-да-да. А это было уже после э, после уже в другой стране, да? Вы наве <grunts> это где было, ещё до переезда, или после?
Это было до переезда. Это было до переезда. Но они почему-то всё равно аджастили Под доллару. А, типа, в зависимости, по типу, если ты заплатишь доллар, то у тя будет стабильная этот, б типа оплата 10 %. А если в рублях, то ты, м иногда будет меняться. И я как бы
А, до переезда. Интересно, да. М, да-да-да. Мгм. Мгм. Ничего себе, вот это да.
Честно говоря, мне, по ходу, с финансовыми делами, как бы, н не очень везет.
Ой, вы знаете, я вообще ипотеки даже я даже вообще в принципе никогда не рассматривала, потому что для меня это самое страшное- это не процент и не условия, а то, что ты привязан к 1 месту. Получаешь ты там, э, у это уж Я просто мне, ну, я не представляю, как вообще, э, я, я бы так
Мгм. 30 лет или 10 лет?
Ах, я ваще не люблю вот это вот всё, что привязывает, тем более ипотеки.
Мгм. Я вас понимаю я вас понимаю. Я поэтому тоже сказал: "Да, ну, лучше давай не будем так это делать". <laughs> Как-нибудь по-другому.
Ну, конечно. Ну, а вообще, у вас есть, а, ну, э, щас какие-то открытые кредитки или креди кредиты вообще?
Не-не-не, я все кредиты закрыл. Единственное, такие как бы кредиты- это только получается, такой семейный долг есть, да, но он з вообще такой прям, м, максимально То есть да, то есть там, человеку ничего тратить не нужно. Э, как говорится, сумма тоже такая достат ну, она не супер маленькая.
Мгм. Мгм. Мгм. Мягкие лайтопы, да. Мгм. Да. Я, знаете, кс я понимаю, да, но вы знаете, кстати, мне кажется, кредиты имеют смысл, только когда это рассрочка, нап на не кредит, а рассрочка на маленькое время. То есть мне, например, рассрочка ещё помогает, особенно с техникой. То есть, условно, вместо 1000 за раз там по 100, да. Да-да-да. Или когда это к даже кредит, но опять же под нормальные проценты для бизнеса. Вот для бизнеса, мне кажется, это очень, ам, ну, такая помощь, э, классная, потому что бизнес, но если это, конечно, приумножаются деньги для бизнеса, потому что мои знакомые вот, кто вообще понимает в этой финансовой сфере, они все говорят вот: "Единственное исключение, когда мы всё-таки с кредитом связываемся- это бизнес". Вот как вы думаете, это так? У вас был бизнес? Вы брали кредиты на бизнес?
Мгм. Да да да да, рассрочечки там, я не знаю, на месяц, например, да, вот такая вот штука. Мгм мгм. Мгм мгм. Мгм. Да, понимаю понимаю. А, нет, но, м 1 раз тоже чуть бы для друга взял бы, потому что у него был бизнес, но потом решили то, что лучше не надо. Но это вообще интересная вещь, как говорится.
А. Но вы думаете, это оправдано, да? Вот эта мысль, что для бизнеса можно?
Вся эта банковская система. А, там надо быть уверенным, что бизнес хорошо пойдет, тогда да.
Ну, конечно конечно. Спасибо большое, спасибо, очень интересная тема. Да, меньше нам кредитов. Спасибо вам, до свидания до свидания. <chuckles>
Вам большое спасибо. Было очень интересно это обсудить с вами. <laughs> Это точно.